ส่วนมากนะคะ ก็ เอ่อ จะไม่ค่อยเจอแบบนั้น คือส่วนน้อยมากเลยค่ะ ที่จะเจอแบบนั้น แต่ถ้าเกิดเจอแบบนั้น เราก็จะเลือกใช้ วิธีการ เงียบ เราจะเลือกใช้วิธีการเงียบ โดยการที่ไม่ได้ตอบโต้เขาค่ะ เพราะว่าการที่เราไปตอบโต้กับคนแบบนี้อะค่ะ มันไม่ได้ ทำให้เรา ดูดีขึ้น หรือไม่สามารถทำให้เราเป็นที่รัก ขึ้นค่ะ
อา ครับ อือฮึ อา ๆ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม อา ก็ จะ คือ คือเรา แล้วถ้าเราเงียบ แล้วเขาไม่ยอมหยุดเนี่ย เราจะต้องทำยังไงอะครับ? คือแบบบางที เขามันทำตัวแบบทำให้บรรยากาศในห้องของเรา มันเสียไปเลย อะไรอย่างเงี้ย เรา เราควรจะต้อง take action อะไรบ้างไหมครับ?

ก็จริง ๆ แล้วคิดว่า อ่า ส่วนตัวนะคะ คิดว่าการ สำหรับคนใกล้ชิดเนี่ย เราเป็นที่รักของเขาอยู่แล้ว เอาพูดตรง ๆ นะ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของครอบครัวเรา หรือว่าเพื่อนของเราเนี่ย ส่วนมากเราจะแวดล้อมไปด้วยคนที่รู้สึกแบบเดียวกัน เราก็รัก เขา เขาก็รักเรา แต่ว่าในการที่เราจะทำให้เรามีชื่อเสียงในวงกว้างน่ะค่ะ ก็คือเรา สามารถทำให้คนเหล่านั้นน่ะรักเราได้ ด้วยการ อา ด้วยการที่เราจะใช้แพลตฟอร์ม หรือว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการช่วยให้เขาเข้าถึงเรา และเราเข้าถึงเขาได้มาก ขึ้นน่ะค่ะ
อืม ครับ อ๋อ ครับผม อ๋อ อ๋อ อา ครับ อืม อือฮึ